Ah.
Merhabalar. Nasılsın? İyi ben iyiyim. Sen nasılsın?
Nasılsın? <chuckles> Ben de iyiyim, teşekkürler. Bu geçenlerde televizyonda bir şey çıktı karşıma da "Yakın zamanda insanların beynine bir çip takacaklar; <clears throat> herkesi kontrol edecekler." diye konuşuyordu birisi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Hı hı. Nedir? Imm, evet. Evet. Yani, eee, o kadar hızlı ilerliyor ki her şey. Eee, yani, şu şunu fark ediyorum bir ı uzunca bir süredir. Artık ne olacağı konusunda, hani, hiçbir fikrim yok. Hani, mesela bir 5 yıl sonra bizi ne bekliyor? Nasıl bir, eee, teknolojiye ulaşacağız? Hani, bu hem heyecan verici ama korkutan bir tarafı da var beni. Eee, yani, mümkün olabilir, diyorum, yani, çip konusunda, eee, bu tip gelişmeler. Bilmiyorum bir anda hayatımıza girebilir. Sence?
Hı hı. Hıı. Değil mi? Ay, evet. Evet, evet. Hı hı. Hı.